Ça pour le coup, c'est c'est intéressant. Puis après, de toute façon dans la forêt, il y a même pas que ça, le juste le fait de pouvoir se balader, de faire de la marche, heu, pendant à peu près une 1/2 heure ouais, exactement, l'activité physique, heu, parce que, heu, marcher en fait dans un sol, heu, forestier, heu, c'est c'est pas comme marcher par exemple, sur, heu, un trottoir où c'est une, heu, texture s ouais, voilà, c'est c'est solide. Heu, un sol forestier, en fait, c'est un peu plus mou, donc c'est quelque chose d'un plus de plus agréable et je connais même des personnes, heu, qui vont faire de la marche pieds nus dans les forêts
Mmh mh. Oui, l'activité physique. Ben oui, bien sûr. Mmh. Sur le bitume, ouais. Mmh.
et ça permet de renforcer, heu, renforcer énormément les pieds et heu, le contact de la terre et et juste sentir les feuilles, c'est c'est c'est super agréable.
Ah oui. Ah oui, se se reconnecter à l'essentiel, à la nature, quoi.
C'est ça, oui. Beh, je connais une personne qui, heu, avait acheté des des chaussures enfin, je sais plus quel est le nom de ses chaussures, mais c'est des chaussures, en fait, qui prennent la forme du pied, heu, c'est-à-dire de chaque orteil aussi, comme ça, en fait. On peut bouger les orteils librement, et qui va faire très très souvent de la marche avec ces ces espèces de chaussures. Heu, pour justement, hem, garder, en fait, une liberté, heu, pour le pied. Parce que pareil, les chaussures, c'est ça peut être très mauvais, en fait, heu, pour, heu, pour le pied, ça peut causer des problèmes
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Oui, on est engoncé. Ouais, ouais.
et et pour le coup, heu, bah, marcher en forêt, heu, plus, heu, bah ces chaussures spécifiques dont je ne <chuckles> connais malheureusement pas le nom, heu, c'est quelque chose qui, heu, qui change énormément et surtout qui va apporter une relaxation et et de la souplesse aussi, heu, pour, hem, pour les membres.